อืม เสื้อผ้าก็มีวิธีจัดการหลายอัน ก็บางอันก็ให้หลาน เพราะว่า เราซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้ อะไรพวกนี้ แบบ อุ๊ย ตัวเล็กไป ก็ยกให้หลาน เออ หรือว่า อ่า บางตัวก็ยังไม่เคยใส่เลย ก็ยกให้หลาน แต่ถ้าหลานไม่เอาก็บริจาค เพราะว่าเสื้อผ้าส่วนมากอะ สภาพจะไม่ได้เยินมาก เพราะถ้าเยินมากอะ ส่วนมากเราจะเอามาใส่เป็นชุดนอน แต่ถ้ามันเยินเกินชุดนอนแล้วอะก็ทิ้ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ก็
อืม อืม อือฮึ อืม อืม อืม อือฮึ อืม อือฮึ อืม แล้วมันมี อืม ค่ะ ก็อะไรคะ?
บางทีเราก็เอาไปขายนะคะ แบบขายเป็นเสื้อมือ ส 2 ใช่ ก็สมัยก่อนน่ะก็ขายนะตัวล่ะ สิบยี่สิบ บาท อะไรอย่างเงี้ย ขำ ๆ เออ
อืม ค่ะ อืม ฮ อืม อือฮึ พอเหรอ ค่ะ ขายช่องทางไหนคะเนี่ย?
คือแถวบ้านน่ะมันจะมีงานตลาดนัดทุกปี คือปิดถนนแล้วก็เปิดเป็นตลาดนัด อะไรเงี้ยค่ะ มีทุกปี เราก็จะเนี่ยแหละ ปีหนึ่งก็รื้อตู้เสื้อผ้าครั้งหนึ่ง แล้วก็เอาไปกอง ขาย ตัวละ สิบยี่สิบ บาท อะไรเงี้ยค่ะ อืม ก็ ก็จะได้โล๊ะเสื้อผ้าในตู้บ้าง อะไรเงี้ย
ขายให้เพื่อนเหรอ? อืม อ๋อ อือ อือ ๆ อืม อ๋อ โอเค เสียดายไหม เพราะแบบบางชิ้น มันก็แบบว่าซื้อมาราคาแพงเนาะ แต่ว่าขาย ขายที 10-20 บาท <chuckles>
เสียดาย เสียดาย บางอันน่ะ กระเป๋าอะเป็น 1,000 อย่างเงี้ย แม่เอาไปขายแบบ ห้าสิบ บาทเงี้ย <laughs>
อืม ฮ เออ เออ ใช่ไหม? เออ โอ้โฮ <chuckles>
แล้วเราแบบบางแบบ บางอันเราไม่รู้ตัวด้วยนะ บางอันเราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่าเขาเอาไปขายอะ จนแบบว่าเห็นอะ แล้วแบบ "เฮ้ย แม่ใบนี้แบบมันแพงนะ ทำไมเอามาขาย 50 บาท" อะไรอย่างเงี้ย บอกว่า ก็แกไม่ใช้ มันก็แบบโดนทับ ๆ อยู่ข้างล่าง ล่าง อะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกว่า เออ เออ ก็จริง ก็ ก็ปล่อยไปเถอะ อะไรอย่างเงี้ย
แทบจะให้ฟรีเลยก็ได้ เออ เออ อ๋อ อืม อา แล้วเราทำใจยังไงคะในการที่แบบว่า บางทีของบางอย่างที่เรารัก แล้วแบบ เอ่อ จะต้องจากเราไป ไม่ว่าจะทิ้ง หรือว่าจะขาย พอจะบอกได้ไหมคะ? สั้น ๆ ก็ได้ค่ะ

ตุ๊กตา อะไรพวกเนี้ยค่ะ แล้วก็จะมีเคลียร์ตุ๊กตา เคลียร์เกม อ่า แล้วก็
อืม อืม มีเกมด้วยเหรอคะ? <chuckles> อือ
มี ๆ มีเกมด้วย แล้วก็ คือเป็นเครื่อง PS อะ เครื่อง PS2 PlayStation2 นานมาก <laughs> เออ แต่ก็แบบว่ายัง ยังดองไว้ในห้อง ก็เพิ่งมีโอกาสได้เคลียร์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ใช่ ก็เพิ่งเอาไป ทิ้งเลยแหละ อันเนี้ยทิ้งเลย เพราะว่าไม่รู้ว่ายังเล่นได้หรือเปล่า ฝุ่นมันเกาะเต็มแล้ว เออ แล้วก็พวกแบบ ตุ๊กตาที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้ว เราก็ไปบริจาค อือ แล้วก็จะมีในส่วนของพวกเครื่องออกกำลังกายที่แบบซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ ก็บริจาคเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ <laughs>
อืม อือ PlayStation อือ อือฮึ <chuckles> อือ อ๋อ อือ อืม อือฮึ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ถ้าออกกำลังกาย มีอะไรบ้างคะ ที่คุณซื้อมา เอาไปตากผ้า หรือเปล่าคะ? ที่เขาคงมักจะเอาไปตากผ้ากันใช่ไหม หรือยังไง? เออ
ไม่ ๆ จริง ๆ มี จริง ๆ มี แต่ว่าไอ้พวกนั้นน่ะพ่อไม่ยอมให้บริจาค ตลกมากเลยนะ แบบเอาไปวางไว้แบบ คือเป็นจักรยานออกกำลังกายไอ้ที่มันเหวี่ยง ๆ เหวี่ยง ๆ อะ อือ จะเอาไปให้เขาพ่อก็ไม่ยอมให้ แล้วก็ไปวางไว้อยู่บนแบบบนตู้ ตู้เก็บของบนโรงรถ อย่างเงี้ย เออ ก็เกะกะ เพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย แต่ก็วางไว้อย่างงั้น แล้วก็ทำ
เออ อืม อืม อือ ๆ อืม อืม อ้าว แล้วทำไมคุณพ่อถึงไม่อยากให้บริจาคอะ แกให้เหตุผลอะไรไหมคะ หรือยังไงคะ?
แกก็เสียดายของแกอะ เพราะราคาก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้ถูก ใช่ไหม ใช่ แล้วก็มี Trampoline อีก Trampoline ก็ไม่ยอมให้เราบริจาคอีก เพราะเราก็บอกว่า "เออ เรา ม เราไม่ได้เล่นแล้ว ให้เขาไปเหอะ" อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ยอมบริจาค ก็เก็บไว้ให้ฝุ่นมันเกาะเล่น อย่างเงี้ย อือ
อ๋อ มันก็ไม่ถูกเนาะ อืม อืม อือฮึ อืม <chuckles> แล้วแกเล่นด้วยไหมคะ หรือว่าแกก็ไม่เล่น? ก็เก็บไว้ เออ
ไม่ได้เล่น เพราะว่ามันอยู่ตรงโรงเก็บ มันอยู่ตรงโรงรถเลย มันไม่ได้ ท ใช้ทำ ใช้ประโยชน์อะไรเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็กะอยู่เหมือนกันว่า อา ถ้ารอบหน้ามีแบบ อ่า พวกมูลนิธิมารับบริจาคอะ ก็อาจจะให้เขาแบบมาหิ้ว ๆ ไปอะ เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์ไง คือถ้ามันได้ใช้ประโยชน์มันก็ยังโอเคแต่เนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยมันก็เสียดาย ก็เอาไปให้คนอื่นเขาใช้ประโยชน์ดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยเนาะ อือ ใช่
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อือฮึ ใช่ไหมคะ อืม อา แล้วทีเนี้ยค่ะ แล้วคุณมีวิธีตัดสินใจอะไรยังไงบ้างว่า ของชิ้นไหนคุณคิดว่าจะเก็บเอาไว้ใช้ ของชิ้นไหนจะบริจาคนะคะ ของชิ้นไหนจะทิ้ง มีกฎของตัวเองง่าย ๆ บ้างไหมคะ? แบบเนี้ยค่ะ